Oye, y no sé, cuéntame, por ejemplo, para ti, ¿qué significa respetar un espacio natural?
Pues mira, yo creo que lo primero es no destruirlo, así así de fácil es, no hacerle daño a ese espacio, si te están diciendo: "Aquí no se pueden cortar árboles", por ejemplo, pues, no los cortes. Entonces, para mí es respetar, exacto, o sea, si te están diciendo: "Aquí no se puede pasar, aquí no se pueden cortar las flores", pues, es precisamente eso está siendo muy específico que no debes hacer, entonces
Claro. Ajá. O pisar el pasto, ¿no? Claro, y y, yo esto que aunque no lo indique, ¿no? Como que también, pues, ese respeto lo debe de tener todos, ¿no? A a algo que no, 1, o que no es tuyo, y otro que, pues, es natural, ¿no? O sea, ¿como que, para qué?
Exacto. Sí, sí. Fíjate que hay espacios muy muy definidos, por ejemplo, algunas selvas, algunos, este, bosques y eso. Aún así, tú sabes que hay mucha, bueno, desgraciadamente, no respetan ese tipo de espacios, no se ponen a ver todo lo que están poniendo en riesgo, porque, obviamente, si tu sigues deforestando, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿no? ¿Qué va a pasar cuando? Pues, ya no haya suficientes árboles, ¿no? O sea, no se ponen a ver qué es el oxígeno que nos dan, o sea, todo tiene un por qué y para qué, ¿estás de acuerdo? O sea, las cosas fueron creadas con un propósito. Entonces, si seguimos dañando ese pulmón, ¿qué va a pasar con nosotros el día de mañana? Y, no nada más van a ser esas personas que están dañando el ese espacio natural, sino, pues, todos los que no lo hacemos, <chuckles> ¿estás de acuerdo? Vamos a pagar parejos por hacerle daño. Entonces, para mí es eso, respetar en dado caso, no tirar basura, por ejemplo, que, o químicos, por ejemplo, porque tiran a veces en los lagos, en los mares, eh, todo ese tipo de cosas está dañando toda la flora y la fauna de esos de esos lugares y yo yo creo que sí tenemos que tener conciencia desgraciadamente a veces el el la ambición ciega. Entonces, el hecho de que de ganar dinero te te ciega, o sea, yo creo que esas personas que no tienen esa conciencia es es por cuestiones de ambiciones, entonces ganan un poco, a veces ya tienen tanto, que ya no les va a alcanzar para la vida, o sea, no les va a alcanzar la vida para gastárselo, pero siguen en ese en ese punto. Entonces, sí debemos hacerlo.
Ujú. Sí, no. Ujú. Ujú. De acuerdo. Ujú. Sí, si, si. Ujú. Claro. Bastante, eh. Ujú. Ujú. <chuckles> Sí, no, y de todos modos y de todos modos no es como que hagan gran cosa con ese dinero, ¿no? Porque, tal cual, justo como como lo dices, de tienen mucha ambición y de repente los ciega. Ya después con todo ese dinero, pues sí, pudieran hacer grandes cosas, ¿no? En pro de de cualquier espacio natural. Es más, hasta enmendar su sus errores, pero justo, no sé, qué qué siento, o sea, yo la verdad hasta la fecha no le hallo sentido <chuckles> a lo que están haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto muchas empresas, díganse de detergentes, ¿no? Que empiezan a hacer como que sus productos más orgánicos y más eco friendly, por así decirlo, pero solamente lo hacen, porque justamente o ya se promovió una ley o porque están condicionados, o sea nunca es como por su cuenta, ¿no? Y y por si ellos fueran fueran todavía contaminando más.
Pues no, la verdad no. Exacto. Pues, pero mira, ¿sabes qué es lo triste?, que aunque tengan limitantes, lo hacen a escondidas, o sea, no tienen respeto, el más mínimo respeto por los espacios naturales. Mira, aquí tan solo, así que en mi colonia, digo, sin sin ir a la a las Amazonas, por <chuckles> ejemplo, es todavía más más preocupante, digo, es uno de los pulmones importantes. Eh, es aquí la ciudad, ¿no?, o sea, tú sabes que de por sí estamos como, ¡ay!, si pudiéramos dar porcentaje naturaleza y asfalto, eh, está medio interesante el tema y entonces, tú sabes que hay pequeños parques donde tienen flores, tienen árboles, tienen pues, que sí son unos pequeños pulmoncitos, ¿no?, por aquí para que tú puedas respirar, y y como a veces, no los cuidamos. Sí, sí, pues, no los cuidamos. Eh, aquí, bueno, el acu aquí los los vecinos nos hemos organizado para limpiar el parque. Ya la mayoría de aquí, ya no hay niños, entonces, ya no es de que vayan los niños de aquí al parque. Pero, es preocupante ver cómo tiran de basura, no les interesa, y no somos directamente los que vivimos al lado del parque, ¿no? Lamentablemente, es de los mismos vecinos más lejanos que vienen y tiran, digo: "¿Cómo no se ponen a pensar?, ahí juegan sus hijos", o sea, ahí juegan sus hijos, o sea, por Dios. Es impresionante la ba cantidad de basura que hemos levantado, bueno, que hemos podido ver para que se levante, se limpie, se barra, ha venido la delegación, o sea, es un parque pequeño realmente, como para que nos costara tanto trabajo cuidarlo, pero es conciencia, fíjate, es conciencia de que: "Oye, aquí vengo a jugar", a mí no me gusta ir a jugar a un lugar sucio, o sea, <chuckles> la verdad, es muy desagradable, y yo como adulto digo: "Ay no, pues, qué feo", ahora un niño lo que no tiene la conciencia plena, ahí entre la basura y los juegos, o sea, dices: "¿Cómo es posible que puedan vivir en este ambiente, de verdad?".
Ujú. Ah, sí. Ujú. <chuckles> Ujú. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. Ujú. Entonces, les dicen como Islas Verdes, ¿no? Ujú. <chuckles> To todavía más descaro, ¿no? Ujú. ¡Okey! Ujú. No, ha Sí. Sí, no, está está cañón realmente porque, por ejemplo, también en estas zonas de justo, ahí, por ejemplo, hay, eh, como tipo estas Islas Verdes, ¿no?, pero, de repente te vas un poquito más hacia Ecatepec, y ya todo es un ahora sí, un mar y mar de concreto, ¿no?, hay mu muy poquitas espacios como como recreativos, y sobre todo verdes, ¿no?, en el que justamente, entre vecinos se andan, este, pues, poniendo de acuerdo para al menos hacer una pequeña islita, ¿no?, ahí en algún terrenito que esté ahí medio abandonado para poder cultivar a algo, ¿no?, y ya ni siquiera es como, algo bonito, mm, en sentido, de que sea un árbol muy grandote, o pastos por todos lados. Ya es m como justamente está tan erosionado el suelo, ya nada más están pensando como, justamente, a ver qué podemos aquí poner, ¿no?, y pues, bueno, pon cactus, ¿no?, al menos.
Pero Exacto. Ajá. Sí, sí, algo algo que nos conecte con la naturaleza porque, por algo existe, ¿no?, no crees que no es una casualidad la naturaleza existe por alguna razón, o sea, quizá, no podemos entender al 100% el trasfondo de la de esa creación, ¿no?, pero, al final del día, por algo está ahí, ¿estás de acuerdo? Entonces, el e el empezar a destruir todo nuestro así, que todo nuestro entorno, la naturaleza, los espacios naturales, no no estamos pensando en lo que se en lo que puede suceder. O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando la natu-? Bueno, ya no mañana, hablamos de ahora, o sea, ya cómo ha cambiado todo nuestro clima, cómo las estaciones ya no son tan claras como antes, que era superclarísimo, cuando era invierno, se notaba el invierno, la primavera, todo era muy marcado, ahorita ya no. Hay veces que ya no sabes ni ni ni en qué estación estás, porque está todo muy revuelto, ¿tú sabes que esto es por destruir todos nuestros espacios naturales? He hemos hecho mucho daño con en nombre del progreso, porque eso es como como, yo diría que es un pretexto del progreso. Yo creo que, tenemos que hacer sustentable nuestra vida, o sea, es algo de ahorita las generaciones que estamos, de decía, ya estamos de salida, <laughs> estamos tu hay gastando los cartuchos por ahí de vida. Entonces, eso no significa que: "Ay, no, pues yo ya estoy grande, pues, a mí ya no me preocupa", digo, porque mucha gente adulta piensa así, ¿no?, de: "Ay, no es mi problema", o sea, a mí no me va a pasar, digo ya, yo ya viví, yo ya gocé, eh, ya nomás estoy esperando partir, ¿no? Entonces, es muy egoísta pensar así porque no te pones a pensar que esas fami esas personas pueden llegar a tener hijos, nietos, bisnietos, y y hasta la última generación que que existe en la tierra, ¿no? Entonces, es muy injusto no cuidar esto porque a mí ya no me importa, o sea, a mí ya no me afecta, pues, que lo haga alguien más, que lo resuelva alguien más. Esa apatía ha hecho que, pues, no cuidemos el mundo, o sea, no nos interese el mundo y eso es, ay, es de preocuparse, fíjate. Dicen: "Mejor odio que indiferencia", dicen por ahí. <laughs>
Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí. Ujú. Sí, estamos ahora. <chuckles> Sí, muy marcadas. <laughs> Sí. Pues, sí, sí. <laughs> <chuckles> Sí, sí, es lo que te iba a decir. Ujú. Ujú. Sí, la verdad, sí. <laughs> Sí, no, al menos, sí te estás interesando por mí. Este, pero sí, justamente y no sé, am, por ejemplo, em, yo que luego he estado investigando sobre algunas cosillas de del medio ambiente y y ya sabes, de esos congresos mundiales, ¿no?, que se hacen. Ah, justamente estaban diciendo que, por ejemplo, hay hay como 7 pilares de de la naturaleza, ¿no?, por así decirlo, que es el aire, el suelo, el mar, q este, radiación, ¿no?, cosas cosas de ese estilo, y de 7, 7 pilares que hay, en 5 ya estamos en en, ¿cómo se dice?, en esta fase tan crítica, que ya no hay vueltas de hoja. O sea, ya estamos en puntos punto sin retorno.
Ajá. Ajá. Fíjate, ya estamos en p así, diríamos en peligro de extinción o nos nos estamos poniendo en ese en esa situación, o sea, dañar el medio ambiente nos está poniendo a nosotros como seres humanos en extinción, porque si algo llega a pasar, ¿quién va va a salir afectado?
Justo. Es más, eh, eh Es es más, ya llegamos al punto en el que, por ejemplo, en estos países que sí les importa el medio ambiente, <chuckles> dígase, no sé, este, Suecia, Suiza, este, Alemania, este, no sé, todos esos países.
Sí, claro.
Este, ya llegaron a ese punto en el que, ya se dieron cuenta, es más, ya lo co hasta lo <chuckles> comprobaron, que un árbol ya no es suficiente, ya no ya ya no vale la pena, a este punto en el que estamos, ya no vale la pena poner árboles. O sea, ya lo que están haciendo, y por ejemplo, en en eso te pregunto, ¿qué opinas tú de estas nuevas tecnologías que están aplicando?, jus se se escucha ridículo, pero a ese grado hemos llegado. En el que ya ya están implementando árboles artificiales. O sea, están poniendo un
¿Y esos qué qué hacen? ¿A poco si te dan el oxígeno que necesitas?
Sí, porque haz de cuenta que utilizan, este, eh, algas ,o eh, y microorganismos, eh, eh, pue sí, pues, son pluricelulares, pero, son tan pequeños que justamente, hacen como una especie de fotosíntesis, o sea, ellos por sí solo, así trabajan, eh, y justamente generan, eh, hasta creo que 3 veces más oxígeno que un árbol convencional, por así decirlo. Eh, pero, justamente, no no te lo imaginas como un árbol tal cual, ¿no?, es una caja enorme, verde, este, con todo ese tipo de de microorganismos, que obviamente succionan todo el dióxido de carbono y te pues, te liberan oxígeno. Pero, pues, ya a ese grado llegamos, ¿no?
Ay, ¿cómo crees? Ajá. Ah, sí claro. Ajá. ¡Ay, no! Pero no es un árbol, al final del día, no es una o sea, fíjate, qué bueno y qué qué triste y qué bueno. O sea, qué triste que estamos perdiendo nuestros ar mm, la belleza de la naturaleza es, ¡guau!, o sea, no la puedes comparar, ni siquiera la puedes replicar al 100%. Entonces, qué triste que de verdad esas películas que, cuando yo era joven veía de ciencia ficción del mundo, se están haciendo una realidad, o sea, es de asustarse, te lo prometo así de, ¡guau!, o sea, aquello que veías como un sueño o como un cuento ahí en en las películas de ciencia ficción de de mi generación, decías: "Ay, a poco algún día va a suceder", y y, ¿sabes qué impresiona?, que están sucediendo. O sea, que que ya no es un cuento, ya no es una ciencia ficción y y entonces, eh, a veces sí me pongo a pensar y digo: "¡Guau!, ¿qué va a pasar cuando de verdad, todo esto que ven como una catástrofe en las películas?", tú sabes de esas de fin del mundo, y que y que no sé, el centro de la tierra, y que parecen mentira puedan llegar a suceder, o sea, e ese es preocupante todo lo que estamos provocando por nuestra falta de consciencia. E es de es de verdad, de preocuparse. Sí tenemos que hacer algo, de alguna forma. Eh, yo creo que es más que castigar a la gente que lo está haciendo, es tomar consciencia, ¿no?, todos juntos. Al final es tu casa, o sea, no tu casa no empieza de la <chuckles> de la puerta para adentro, tu casa es todo, o sea, todo es tu casa. Entonces, ojalá pudiéramos tomar la conciencia de que, todo lo que yo daño me daña a mí, o sea, no sé, no estoy dañando al vecino ni ni ahí nadie se va a dar cuenta, o sea, la clásica, <chuckles> ¿no?, nadie te va a ver, o sea, e eso de nadie te va a ver. No, no es cierto, claro que sí, algún día eso se te va a regresar a ti. Entonces, sí tenemos que tener como esa conciencia, cuidar nuestro mundo y y respetar las áreas, este, los espacios naturales porque son necesarios para nuestra vida, para nuestra vida como seres humanos, o sea, independiente, de que estamos respetando todo lo natural, es un dar y recibir, ¿no, estás de acuerdo?, de que, pues, nosotros damos ese cuidado y la naturaleza nos lo va a regresar, pues, dándonos lo que necesitamos, porque imagínate el día de mañana ni comida. <chuckles> No va a haber nada.
Sí. <chuckles> Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Uh, sí. Claro, claro. Ujú. Ujú. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Se sepa, sí, ni comida ni nada, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho de lo que pasa en las playas, por ejemplo, estas de Tulum, ¿no?, que tan tanto explotaron ese medio, que hoy ya es también, medio irreversible que puedan curarla del sargazo, ¿no?, este, están explotando tanto las tierras que, ya es uh, están privatizando muchos terrenos, ¿no?, y después, o sea, y justo ya están talando toda la selva. Y luego, ¿qué va a pasar?, se va a erosionar, se va a secar todo, y va a ser un nuevo Dubái. <chuckles>
Exactamente, pero mira, yo lo único que <chuckles> compartiría o o sería como mi deseo y ojalá lo podamos lograr todos es, cuidemos donde vayamos, no sé, si vamos a una playa, pues, respetemos la playa, no tiremos basura, a la eh, se nos haga fácil, ¿no?, y de y claro, o sea
Exacto. Sobre todo si no eres de ahí, ¿no?, porque todo mira más los de ahí, pero, si no eres de ahí todavía más, porque no es tuyo, ¿no?
Exacto, ¿no?, o sea, es lo que te digo, no puedes pensar como esos lugares como: "Ay no, no me pertenecen", sí, sí te pertenecen. No eres titular, no eres el dueño titular, pero sí te pertenecen, o sea, ahorita la playa está hermosa, alguien la limpió, le quitó todo y ahora llegaste y la ensucia, o sea, eh, imagínate si nadie le diera una así que una limpiadita, ¿qué pasaría con esa playa?, el día que llegues, va a seguir tu botella ahí, tú sabes que hay cosas que no se van a degradar en años, van a vivir más que tú. Entonces, imagínate, o sea, si seguimos descuidando nuestras playas, nuestros parques aquí en la ciudad, va a ser imposible estar en un lugar, o sea, no va a ser habitable para nadie, ¿estás de acuerdo?, entonces, yo rea bueno, mi recomendación sería cuiden en cuidemos el mundo, cuidemos nuestras áreas verdes en la ciudad, los que tenemos la oportunidad, los que tienen el chance de ir a a viajar, oye, qué qué suerte, ¿no?, de ir a viajar, pues, que cuiden y respeten todo lo que ven, o sea, es una belleza impresionante, entonces, hay que cuidarla y para que el día de mañana esto no se nos regrese, por no cuidar las cosas y por no respetar los espacios naturales.
<chuckles> Si, oye. Anaya, <chuckles> sí, justo Ujú. Sí. Claro, sí, definitivamente, y sobre todo yo temo temo por Marte, porque si aquí no cuidamos, imagínate cuando vayamos a Marte, no, ¿cómo la vamos a dejar?, <chuckles> claro. <laughs> Oye, no, pues muchas gracias, la verdad estuvo, eh, bastante educativo, yo diría, eh, platicar acerca de la naturaleza, porque sí, justamente, pues, es un trabajo de todos, a todos nos compete, y pues, ya que ya que estamos en un en un proceso sin retorno, pues, al menos cuidar lo poco que nos queda, ¿no? <chuckles>
No, pues sin palabras, ni Marte ni Tierra, o sea, cero, cero que ver, así de fácil. <chuckles> Exacto, diría, alguna vez escuché: "No puedo cambiar al mundo, pero sí puedo hacer la diferencia, aunque sea de poco a poquito, si todos cooperamos va va a ser posible". Un gusto platicar contigo, gracias por escucharme. Cuídate.
Ujú. Sí, no te preocupes. Estamos viendo. Bye, bye.
Bye.